Schönen guten Abend, hallihallo, wie geht's dir?
Hallihallo. Ja, mir geht's super und dir?
Ja, mir geht's auch super. Ich hatte heut 'n richtig tollen Tag, äh, Sonnenschein, 'ne gute Radreise-Etappe und 'ne schöne Stadt am Etappenziel, die ich besichtigt habe. Also, ich bin rundum zufrieden nach diesem Tag.
Toll. Bist du im Urlaub?
Ich bin auf Radreise. Was heißt Urlaub? Bei mir ist das so 'ne fließend ja, Radreise, mit'm Fahrrad bin ich unterwegs.
Was ist Rettreise? Ach, 'ne Radreise, ah. <laughs> Ja, toll! Wie viele Kilometer fährst du da so am Tag?
Eine Radreise durchs Baltikum. <laughs> Ähm, heute ungefähr 60, 65. Das ist immer so in dem Dreh, äh, da bin ich immer noch am Etappenziel.
Wow, okay. Ja, bleibst du da in Deutschland oder wo machst du da rum?
Also, ich bin im Baltikum momentan. Ich war erst in Litauen und jetzt bin ich in Lettland.
Ah. Ach du meine Güte, alles mit'm Fahrrad?
Ja, mich macht das voll glücklich, wenn ich mit'm Fahrrad Kilometer reißen kann und so nah an der Landschaft bin.
Ja. Mich würde das müde machen. <laughs>
<chuckles> Ja, das kann auch vorkommen. Also, ja, heute gab's auch einige Hügel zu überwinden, das war schon bisschen anstrengend. Ja, ja.
<laughs> Ja, das wollte ich grad fragen. Wie schaut's denn aus mit bergauf und oh, mei und und Regen und Kälte und Wind?
Ähm Regen heute nicht. Äh, gestern so 'n paar Regentropfen, aber gestern war es richtig anstrengend. Da waren nämlich nur Schotterwege und Sandwege, das, äh, ging irgendwie gar nicht. Das war richtig traumatisch, aber heute hatte ich gute Straßen und nur 'n paar Hügel dann im letzten 1/3 des
Oh, ja, lahm vorwa voran, ne? Ja. Ja, toll. Also, hattest du 'n richtig glücklichen guten Tag.
Ja, das hat mich richtig glücklich gemacht, wenn ich Dinge erleben kann auf meinen Reisen. Das macht mich richtig glücklich in meinem Alltag. Wie ist das bei dir?
Ja.